Ừm, thực ra á thì công việc của mình thì cũng giống các bạn thôi, cũng sẽ đi làm văn phòng rồi cũng đi làm giờ hành chính, rồi, ừm, nghỉ thì nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng mà thường á là tụi mình sẽ hay gặp nhau vào những cái dịp lễ á bạn. Nhưng mà, ưm, ví dụ như bây giờ trong nhóm đi thì có bạn còn ở thành phố, có bạn hông còn ở thành phố mà đi về quê rồi, kiểu, là cái tính chất công việc rồi cuộc sống, mỗi người bây giờ là nó sẽ không còn giống như hồi xưa nữa. Rồi có bạn thì có gia đình ở ở rất xa đi, thì bây giờ nếu mà có gặp mặt nhau thì cũng sẽ không có còn đủ đầy như hồi xưa nè, rồi cái tần suất bây giờ thì, thay vì những cái dịp lễ nhỏ thì vẫn còn gặp nhau thì bây giờ đến những cái dịp, ờ, lễ lớn cũng, ơ thì mới được gặp nhau. Mình nói một cái ví dụ điển hình như hồi xưa là tới Giáng Sinh là tụi mình sẽ tụ hợp lại để trang trí cây thông các thứ, đúng hông? Lúc nào cũng đầy đủ mặt, ờ, nhưng mà trong năm nay khi mà làm Giáng Sinh á thì có 3 đứa thôi, tại vì người thì bận, người thì có gia đình, người thì đi về quê làm rồi. Tức là, ừm, một trong cái hình ảnh đó thì nó khiến cho mình cảm thấy là ồ, mọi thứ nó không còn giống như trước nữa, c cái nghĩa là cái trang trí Giáng Sinh nó giống như là một truyền thống của nhóm mình luôn, nhưng mà bây giờ còn khi mà ngày hôm nay tụ họp lại trang trí á, còn 3 đứa à. Đó, thì thì mình buồn là buồn giống vậy á.
Ờ, chia xa nhau ha. Dễ thương quá vậy! Tiếc về điều này xảy ra ha, cũng khá buồn ha. Mà đúng mà giờ mỗi người một nơi cũng rất là khó trong việc di chuyển luôn ha, tại vì Giáng Sinh nhiều khi mọi người vẫn còn đi làm, đúng hông bạn? Đó.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác á bạn.
Rồi, vậy bạn nói là bạn cũng ngưng một thời gian để thử coi là có ai, ơ, hun đúc hơn hay không nhưng mà cuối cùng là cũng phụ thuộc vào bạn, đúng hông? Thì, ờ, mình hiểu. Vậy sau khi mà bạn ngưng ngưng là ngưng luôn, đúng hông? Vậy sau khi một thời gian bạn ngưng bạn, à, tái hoạt động trở lại đi, thì, ờ, nhịp bây giờ nó có đều chưa hay là nó cũng giãn hơn, giãn, a, tần suất hơn so với trước đây của bạn?
Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng, chính xác, <laughs> ngưng là ngưng luôn, ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm, thực thực ra thì khi mà mình nói chuyện lại thì các bạn đó, kiểu, cũng sẽ rôm rả nhưng mà nếu mà nói là nó có có vui vẻ, có ồn ào như hồi xưa hay không thì không, ừm, kiểu là, có những bạn lâu lắm rồi không nói chuyện, lâu lâu thì nhoi lên được một hai câu thôi. Thì thực sự mình thấy cái <tsk> cái bây giờ nó nó không còn nhiều cái sự gắn kết như hồi xưa nữa, chắc là được chắc khoảng 50% sợ hổng tới 50% như hồi xưa nữa.
Ừm. Ừm, mình hiểu, tại vì, giống như là, kiểu, à, mất đà một thời gian rồi, đúng hông? Rồi ai vào guồng nấy nên nhiều khi là cũng, ơ, cũng quên việc cái nhắn tin nữa nè, nhưng mà mình thấy bạn rất là hay luôn nha, để mà giữ nh một cái nhịp như thế mà từ hồi xưa tới giờ mà, gọi là, phát động hàng năm á, cũng là phải là rất là tâm huyết lắm luôn á, và đây tâm huyết, nhiệt huyết là cũng phải là có cái tài năng, năng lực luôn á, để mà có thể là đúng hông? Th mình thấy là rất là hay luôn á. Thì, à, vậy bây giờ bạn cứ dự định xem là, ờ, nếu mà, ừm, bạn thấy là tới Giáng sinh không được thì ví dụ như, ừm, không còn tần suất nhiều nữa thì với bạn đi 1 năm 1 lần thì có được hay không? Kiểu là dịp Tết á, thì bạn thấy cái c cái việc c dự định cái mục tiêu đi, mình nói về mục tiêu trước thì nó về cái, à, cách sau đi ha. Thì mục tiêu là 1 năm thì cũng cu cũng tuy là ít nhưng mà cũng được hông bạn? Tại bây giờ là bạn nghe bạn nói là mỗi người một nơi hết rồi mà nhiều khi về ngày tháng bình thường á thì cũng trúng cái việc, nhiều khi mỗi người có một việc riêng, gia đình riêng nữa, thì 1 lần 1 năm thì bạn thấy ra sao nè?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó bạn, từ hồi đi học luôn, ừm, <laughs> ừm. Ừm. Ừm. Ô kê. Đúng rồi. Ừm.

Ừm, thì nó rất là chí lý luôn á. Thật ra nghe bạn nói mình thấy bạn một người rất là tình cảm và có cái sự gắn kết mọi người rất là nhiều luôn, mình nghĩ là mọi người chắc ai cũng rất là quý bạn á. Thì, ờ, kiểu như là, bạn cũng có tiếng nói hoặc gì nghe bạn nói là mình mình coi kiểu như là, bạn một người vừa có tiếng nói trong nhóm ha, rồi thì có thể là linh hoạt, ừm, gọi là, kế cận, rồi cựu cựu kế cận, rồi cái, kiểu là, để cho mọi người cũng có một, gọi là, ờ, một cái chức vụ không phải là chức vụ gì trong công việc nhưng mà, kiểu là, cũng cũng một cái nghĩa vụ gì đó đó bạn, thì tự nhiên có trách nhiệm hơn. Ờ, bạn nghĩ sao nếu ví dụ tức là có hai bạn trước ha, thì tùy bạn, tại vì mình nghĩ là bạn cũng có thể hiểu được tâm lý của ai sẽ là người có thể cùng phát động, có thể là, ờm không thể gặp nhau hàng ngày, không thể chat g group thường xuyên như trước đây nữa, nhưng có thể, gọi là gọi là, một ngày, gọi là, ờ, ngày thứ bảy tình bạn đi ha, hoặc là ngày chủ nhật tình bạn một cái điều gì đó. Tức là trong tuần có một cái buổi mà có thể có nhiều thời gian hơn, có thể là chat chit với nhau trong một cái buổi đó, thế bây giờ buổi chiều thứ Bảy đi là cái mọi ng thời gian mà mọi người rảnh hơn á, hoặc là có thể sáng Chủ nhật hay gì đó thì bạn tùy xem là cái mật độ khảo sát so qua các tuần khác nhau xem là, ừm, thời điểm nào trong tuần sẽ là cái thời điểm mà mọi người có thể tương tác nhiều nhất và có thể cố định cái ngày đó là cái ngày, ờ, thứ bảy tình bạn hay gì đó, à, để có thể là chat với nhau, à, chat chit với nhau, gặp chứ có coi nhau nè.
Ừ, đúng rồi đấy. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ô kê. Đó. <chuckles> Đó, đúng rồi, đúng rồi, kiểu á, ừm, ừm, nói như bạn rất là hợp lý luôn, kiểu, mình mình nghĩ là, ờ, mình hồi xưa giờ, kiểu là, mình tạo điều kiện lắm, tức là, ờ, nhật mình sẽ canh những cái ngày các bạn đó rảnh á, là mình kêu qua nhà mình nha, mình nấu cho tụi nó ăn nè, mình nấu một món ăn một món này ờ, nhưng mà, kiểu như, hồi hồi xưa tới giờ thì những cái ngày đó nó nó không có cố định, nên là khi mình nghe bạn nói thì chắc là mình nghĩ là, ờ, mình mình mình nên báo báo trước cho các bạn một cái ngày nào đó ở trong tháng, hoặc là như thế nào đó để các bạn có thể sắp xếp. Thì cứ tới nhà mình thôi thì mình, ờ, mình nấu ăn nấu uống cho các bạn thì mọi người vui chơi, rồi cũng có cơ hội gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau. Thì, ừm, đó, thì mình thấy là cái đó nó quá là tuyệt vời và quá là hợp lý luôn, tại vì thực ra thì có chát chít thì nó cũng sẽ không bằng những cái buổi mà, ờ, các bạn gặp nhau thực tế như vậy đâu, nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình ấn lịch trước để mà mình mình cố định thời gian để các bạn sắp xếp.
Ôi, tâm huyết quá. Ừm.